E invece adesso ti ritrovi ti ritrovi a a viverla abbastanza spesso, mi mi è s mi sembra di capire.
Assolutamente sì. Infatti, ehm, <sighs> non è non è per niente semplice perché, ehm, considera che, quest'ansia e questo respiro corto, ehm, in qualche modo vanno ad intaccare quelle che sono un po' le giornate, ehm, che possono essere di lavoro, di studio, perché, ehm, ovviamente senti di non poter dare a volte il il 100% Ehm, e quindi, mhmm, diciamo sto iniziando in qualche modo a vedere, ehm, se ci sono soluzioni proprio per evitare di ehm, di di essere totalmente risucchiato da questa ehm, da questo macigno che che mi porto diciamo sul sul petto.
Sì.